أكيد طبعًا صح، أنا معاك جدًا طبعًا في الموضوع ده.
إحنا مشكلتنا مشكلتنا هنا إن إحنا ما عندناش الquality بتاعة الأكل زي بلادنا العربية بس كده.
دي حقيقة.
يعني يعني أنت في مصر تخرج كلّ ما تمشي خطوة قدّامك حاجات ت تختار زي ما أنت عاوز، فعايز فطير عاوز أكل عادي عاوز أكل عاوز أكل يمني عاوز اللي أنت عاوزه مهما عايز Mix grill اللي أنت عاوزه، هنا صعب، صعب الأكل ما تو صعب، هُم أصلًا الطلاينة بياكلوا حاجات خفيفة أصلًا، واخ واخد بالك، آآ ما عندناش الquality بتاعة الأكل دي، عايز تاكل الحاجات دي لازم لازم تطبخها أنت يعني فاهم، يعني واحد صاحبي بيكلّمني امبارح بيقول لي إيه: "هو أنا لو عرفت آآ لو عرفت أوصل إن إن أجيب عكاوي، نعرف نطبخها؟" أنت شُفت أنت متخيّل يعني إيه؟ يعني آه والله، العكاوي أ أصل العكاوي سهل م ال المفروض سهل إنك تلاقيها، أصل ده الديل بتاع ال يعني ال فاهم، الحيوان بتاع البقرة يعني فاهم؟
إمم. طبعًا. <clears throat> طبعًا. إمم. إمم. <laughs> طبعًا أكيد.